Oke, terus pernah nggak Kakak tuh ngerasa kalau karakter fiksi itu mengajarkan sesuatu yang berharga dalam hidup apalagi kalau film kartun kan biasanya ditonton pas kecil nih terus mungkin baru rasanya pas udah besar, oh ternyata dulu tuh kayak gini ya maksud dari filmnya gitu, ada nggak tuh yang kayak gitu?
Iya. Iya. <laughs> Mhm. Iya. Ada ada, kaya SpongeBob ini kan kalau kita nonton waktu kecil itu pasti, ya kita ngerasanya memang ya kartun anak-anak aja gitu, kan kita nonton karena memang asik aja, lucu-lucuan aja gitu, ke tapi kalau kita nonton lagi iya, tapi kalau kita nonton lagi sebagai orang dewasa, kita perhatiin kalimat per kalimatnya itu sebenarnya banyak gitu, kayak, eee, wisdom lah istilahnya, kayak, <sucks teeth> kata-kata mutiara gitu yang sebenarnya relevan dengan kita. Wejang-wejangannya tuh ada gitu kan iya, kayak Squidward tuh, eee
Iya bener banget tuh. Heeh hiburan ya. Wejangan-wejangan, gitu ya. <chuckles>
sering ngomongin soal, kayak mimpi yang hilang gitu kan, kayak, eee, di si "Di sinilah," di di "di mana mimpi dan impian Squidward terkubur." Gitu kan, nah kita waktu kecil gitu kan, nggak ngerasa kita ada apa-apa gitu kan, walaup dis walaupun s di scene-nya itu, Squidward sedih gitu kan, sampai naruh bunga gitu, di kuburan gitu kan, kayak simbolis bahwa mimpi dan harapan dia tuh terkubur gitu kan, udah abis gitu. Nah, kita waktu kecil, kita gak ngerasa gitu kan, ah, kata-kata "wah" aja gitu kan, tapi sudah besar kita
Ah, iya sih. Oh, bahaya juga ya. Bener. Cuman konyol aja, gitu ya.
Bener, pas kita udah dewasa sekarang, kita, waduh, ini scene sebenarnya berat dulu, tapi kita nggak nyadar, gitu kan, bahwa, wah, ini sebenarnya relate gitu dengan banyak orang, bahwa bany banyak orang yang sampe tua, itu mim mimpi-mimpi dan impiannya itu sepertinya enggak pernah dia capai gitu, entah karena berbagai macam alasan gitu kan, dan dan inilah kenapa siku squirtus Squidward itu, kayak sampai nangis gitu kan, dan dia tuh benci pekerjaan dia di sebagai kasir di Krusty Krab, dan banyak juga orang yang ngalamin hal yang sama gitu kan, dia mungkin kerja kerja di, jadi kasir gitu, atau jadi pelayan gitu kan. Sebenarnya dia punya mimpi mungkin iya, jadi, eee, jadi pemain film iya, musikus mungkin kan, penyanyi segala macem gitu kan, nah ini kan sangat-sangat relate gitu dengan, kehidupan banyak orang gitu, tapi waktu kecil kita nggak ngerasa gitu.
<laughs> Iya juga, ya. Iya, sedih gitu ya. Seniman gitu kan. Bener bener bener. Iya.

Uh, mungkin, SpongeBob kali ya, <laughs> karena itu sih kartun yang sering aku tonton mungkin kan, dari kecil, karena memang di Indonesia kan ini kayaknya kartun yang paling populer kan, SpongeBob itu. Kalau dibilang kenapa ini karakternya kan bukan filmnya, karakternya yang ditanya kan? Iya oke, mungkin aku bisa bilang ya, SpongeBob gitu jadi karena, SpongeBob ini walaupun meng kita ngelihatnya mungkin karakter yang mungkin agak bodoh gitu kan, tapi orangnya ini positif gitu. Walaupun dia dihadapkan berbagai macam masalah, rintangan gitu kan, mungkin pekerjaannya juga ya kayak, kalau kita ibaratkan s eee, ke manusia asli itu pasti banyak orang yang kayak benci gitu kayak, eee, capek gitu kan kerja di dapur itu kan kayak, tahulah kerja di dapur di restoran itu kan pasti kayak sibuk gitu kan iya enggak ada waktu luangnya gitu. Heeh, jadi tapi dia tuh kayak ngadepinnya walaupun gajinya juga kayak UMR gitu kan kalau ibaratkan di, <chuckles> di serialnya itu kan iya di iya iya dibayarnya kan, murah gitu sama ke sama, k ah, Mister Krab-nya tuh ah, tuan Krab-nya itu, nah tapi dia itu kayak menghadapinya tuh positif gitu, tetap s bisa senyum, tertawa gitu kan, dan ini tuh, sebuah kemampuan yang, banyak orang, mungkin bukan banyak lagi, bahkan mayoritas orang tuh nggak miliki gitu kan, orang kalau dihadapkan sama masalah itu pasti kayak down gitu kan kayak nggak bisa ngelihat, eh, sisi positifnya itu, tapi kalo SpongeBob ini kan, dia bisa gitu, tetap senang gitu kan, periang gitu kan menghadapi masalah hidupnya kek, di bawa enjoy aja gitu, sebuah kebalikan dari Squidward itu kan, seratus seratus delapan puluh derajat perbedaannya.
Oke, <chuckles> setiap hari ya. Iya karakternya. Oke. Mhm, benar benar benar. Iya iya. <laughs> Bener tuh bener tuh. Ah, iya. <chuckles> Periang ya? Benar benar benar benar.

Dalam hal ini sih kita bisa ambil contoh, eee, SpongeBob ya, SpongeBob ini kan kita kamu pernah nonton s eee, SpongeBob pastinya kan? Pastilah pernah, nggak mungkin nggak kan. <chuckles> Nah kita kan tahu itu, SpongeBob ini kan, digambarkan di serialnya itu kan, sebagai seseorang yang periang gitu kan, kayak selalu kayak neriakin, "Aku siap aku siap." Gitu kan. Nah ini kan, kalimat ini tuh kayak lengket di kepala kita, tuh kan, "Iya, aku siap." Ini kan, nah ini kan, kayak dia
Iya. Betul. <chuckles> Baik, gitu ya. Mungkin dengar kata-kata itu tuh, udah terngiang gitu nadanya ya Kak. <chuckles>
terngiang gitu, oh, t tiap kita dengar, "Aku siap aku siap." Oh, i ini kan, kata-katanya Spongebob ini kan. Iya, jadi, eee, pengisi suara memang punya peran yang sangat-sangat vital, gitu kan, dalam menghidupkan suatu karakter. Tapi, balik lagi gitu, karakter ini kan pasti punya persona gitu, masing-masing, gitu kan. Jadi, ya, selain, eee, pengisi suaranya, jelas, bagaimana karakter ini ditulis gitu yang bikin kita tuh jadi inget, gitu, sama karakter ini. Misalnya kayak SpongeBob ini kan, orangnya, mmm, suka masak, gitu kan. Eee, kayak ini kan koki itu di Krabby Patty, baik gitu kan iya nggak pernah kayak punya prasangka buruk gitu kan, kayak polos gitu kan. Heeh, jadi
Iya, baik gitu ya sama teman-temannya. Mmm, mhm. Membantu semua orang, gitu.
iya, maksudnya Patrick apa deh tuh kayak dongo, gitu kan, istilahnya, kayak, ya bodoh lah, gitu kan, t konyol gitu. Nah ini kan, kombinasi antara kedua kawa karakter ini kan bikin kita inget gitu, oh, ada nih 2 sahabat namanya SpongeBob dan Patrick gitu kan. Walaupun ya kita tahu mereka tuh gak nyata gitu, tapi